Pernah banget, Kak. Aku itu, eee, salah satu orang yang merubah penampilannya karena efek media sosial. <chuckles>
Widih, gimana itu <chuckles> bisa ceritanya seperti itu? <chuckles>
Iya. Iya. Jadi, eee, awalnya kebetulan Kak, aku itu tinggalnya tidak terlalu kota. Desalah ya, bisa dikatakan. Eee, kota kabupaten sih, enggak desa-desa sekali. Iya, jadi, eee, tentunya, mmm, lingkungan di tempat aku dulu, itu dari SD sampai SMP aku di situ tinggal, aku enggak terlalu yang eee, aku kecilnya kebetulan agak-agak tomboi gitu kan Kak, enggak terlalu mikirin penampilan cewek banget gitu. Nah, sampai akhirnya, eee, aku SMA terus kuliah pindah ke ibu kota, ibu kota provinsi, Medan, nah di situ tuh aku lihat banyak orang keren-keren banget gitu Kak. Loh. Oh ini kok kayak gini ya pakaiannya, kayak
Mmm. Hmm, mmm. Oh, iya. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm. Mhm mhm. Hmm. Keren ini penampilannya? Penampilannya? Penampilan oh, ya ya ya.
Gimana? Iya, penampilannya keren. Iya, penampilannya keren, kayak waktu aku main-main ke mall terus lihat banyak orang dong di mall. Loh kok ini ternyata bisa kayak pemakaian celananya gitu Kak, aku aku cuman aku penasaran kan Kak, ini gimana ya caranya supaya bisa keren kayak kayak mereka ini, kayak mereka-mereka ini. Ya udah, aku ini, aku cari dong itu di internet, di Instagram sih lebih tepatnya. Aku cari di Instagram terus aku ikutin tuh Kak, artis-artis luar negeri yang gayanya itu sesuai dengan yang aku suka, aku aku masih inget banget itu zaman
Hmm. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Oke. <chuckles> Mhm. Heeh. <chuckles> Hmm. Hmm. Tunggu tunggu tunggu, ini ke Medan kan? Ketemu orang ngeliatnya di mall, langsung buka Instagram yang dilihat artis model luar negeri, itu gimana ini, kok bisa seperti itu? Oke oke oke. <laughs>
Iya heeh. Iya. Iya. <chuckles> Eee, karena memang Kak, eee, pada zaman itu kan aku lagi hypes-hypes-nya itu film Twilight yang vampir-vampir itu kalau Kakak tahu ada Kristen Stewart itu loh. Kristen Stewart, Robert Pattinson, yang gitu-gitu kan. Nah, eee, ya udah awalnya aku nonton film itu dulu Kak, terus wah keren ya ini gayanya, aku kayaknya ini deh gaya yang cocok buat aku gitu Kak, terus ya udah aku follow tuh si artisnya Kak, ya kan. Tapi kayaknya itu bukan artisnya beneran sih, kayak lebih ke fan page-nya gitu sih Kak, karena artisnya enggak enggak ada, eee, Instagram. Ya udah udah aku ikutin gayanya, aku ke toko baju Kak. <chuckles> Aku tok ke toko baju, aku cari baju-baju yang mirip-mirip sama si Kristen Stewart ini, terus
Oh, oke. Iya iya. Iya, heeh. Ah, heeh heeh. Mhm. Hmm. Wah. Oh. Mmm. Hmm. Mhm. Hmm. Oh, betul-betul berusaha, ya. <laughs>
Iya, bener bener Kak, bener. Terus selain itu juga, eee, aku kan dulu agak gendutan gitu ya Kak ya.

Ada sih Kak, eee, dan itu memang nyata banget kerasa di aku, jadi aku tuh kan, mmm, setelah udah dapet badan yang bagus dan aku ngerasa aku nih sudah jadi orang yang modis kan, karena dibuktikan dengan, eee, follower pengikutnya nambah di sosial media aku, terus juga kayak iya ditawarin kerjaan juga kan, karena menurut mereka, eee, aku cocok nih tawaran pekerjaannya itu kayak mode jadi model gitu loh Kak, nah, tapi ternya itu kan positif ya Kak, tapi ternyata dibalik itu semua, ada tekanan tersendiri, eee, awalnya itu kan aku memang, dapat referensi, gaya dan segala macemnya itu kan dari sosial media. Nah, itu jadi buat aku kecanduan kan Kak, eee, kecanduan dan juga, banyak banget kan referensi-referensi kayak aku masih di, tangga yang nomor 2 tapi orang lain itu udah ada di tangga yang ketiga yang keempat gitu, Kak. Dan tekan maksudnya gini Kak, eee, itu kan membuat tekanan tersendiri bagi aku, kayak aku mau menyamai mereka nih, aduh, padahal aku masih di level tangga yang kedua harusnya, tapi, mmm.
Mhm. Mmm. Iya. Heeh. Oh. <laughs> Oh. Iya iya. Mhm, mmm. Mmm. Mmm. Iya, betul. Apa itu maksudnya heeh. Oh. Ini tangga kedua ini apa maksudnya di sosial media itu, eee, posisi posisi oh.
Iya, jadi maksudnya gini Kak, aku pada saat itu kan masih kuliah, masih umurnya masih kayak 18, 19, tahun terus, eee, dengan segala kapabilitas yang aku punya, aku katakan itu aku masih di tangga yang kedua gitu loh Kak. Nah, tapi tapi yang aku lihat nih adalah sebenarnya sudah sudah wanita-wanita karir nih, yang udah lulus kuliah punya pekerjaan dan dengan segala style-nya gitu loh. Nah, harusnya kan kalau secara logika, bagaimana mungkin nih anak yang masih di level tangga kedua itu aku, istilahnya sih Kak, eee, mau menyamai eee, wanita-wanita yang sudah di tangga keempat yang sudah lulus kuliah, sudah punya pekerjaan, otomatis dan bisa membiayai hidupnya lebih mapan gitu kan, Kak. Jadi, eee, jadinya tertekan kan kayak pengen beli beli barang-barang yang bermerk tapi sebenarnya kan, harus sesuai dengan sesuai dengan kantong dan sesuai dengan kapasitas bener. Itu tekanannya, tapi ya, eee, alhamdulillah dengan, mmm, ketabahan <chuckles> maksudnya masukan-masukan dan nasehat dari orang tua, aku bisa lebih mengontrol.
Iya. Eee, mhm mhm. Oh, i see i see. Iya. Mmm. Mhm. Iya iya. Eh, iya. Oh, iya. Iya iya. Bener. <chuckles> Kapasitas. Ah hah. Iya, iya ya ya. Mmm. Mhm. <chuckles> Iya.

Mmm, sebenarnya enggak sampai yang mengidolakan banget sosial media, eee, karena, eee, menurut aku sih pada akhirnya kita sendiri ya, Kak, yang merubah penampilan kita sendiri juga yang usaha untuk untuk tampil jadi keren. Karena kalau kita cuman sosial media itu kan cuman jadi motivasi doang, Kak, kalau kita menggunakannya dengan baik ya, Kak, ya. Tapi kan kembali lagi kalau kamu cuman ngelihat sambil duduk tapi kamu nggak ada usaha ya sama aja dengan boong gitu loh heeh, dan efeknya setelah aku mengubah penampilan itu banyak banget aku selalu percaya dengan kata-kata, eee, cantik itu merupakan privilege ten tersendiri untuk perempuan sih, Kak. Karena sangat signifikan aku rasain, Kak, dari aku yang dulu nggak pinter gaya, nggak modis lah istilahnya ya, Kak, ya, badan juga nggak bad yang bagus-bagus banget. Terus setelah aku nge-gym badan bagus penampilan modis itu, eee, yang pertama banyak banget lawan jenis yang tiba-tiba jadi menyatakan kesukaannya sama aku, Kak. <chuckles> Padahal dulu iya padahal dulunya aku kayak nggak dipandang maksudnya, kayak aku ada aja kurasa mereka nggak sadar gitu loh. <laughs> Iya, karena mereka anggap aku kayak laki mungkin.
Mhm. Mmm, oh, mhm. Mmm. Iya, betul. Iya ya ya ya. Mhm. Ya ya ya ya ya ya, heeh. Mhm. Mhm mhm mhm. Mmm. Mhm. Mhm mhm. Mmm. Oh, i see. <chuckles> Oh sampai segitunya. <laughs> <laughs> Oh, oke. <chuckles>
Ya, terus ini tiba-tiba langsung yang kayak deket-deketin, aku akunya yang jadi yang jadi geli gimana gitu. <chuckles> Iya bener, iya.
Oh. Rese jadi resah sendiri dan rese sendiri jadi giliran oh, berarti ternyata, eee, butuh proses jadi ternyata ketika kita merubah penampilan itu medi media sosial itu i pengaruhnya itu bukan dalam artian, apa ya, dalam artian kita p perempuan itu, pun eee, melakukan sesuatu untuk kenyamanan diri sendiri berarti ya, Kak, ya. Adapun misalnya tadi laki-laki itu, eee, mau dekat segala macam itu itu bukan tujuan, Kakak, sebenarnya di awal.
Iya bukan, mhm.
Oh, mhm mhm mhm.
Tek eee, terus juga tiba-tiba yang paling gongnya itu adalah, Kak, aku sampai dapet tawaran kerjaan dengan, mmm, penghasilan yang lumayan oke menurut aku.
Oh wow, mhm mhm mhm.
Iya, Kak, jadi waktu itu aku dapet itu aku udah kuliah sih, Kak. Nah, aku di di ditawarin untuk jadi model di satu acara, kerjanya itu cuman 6 jam tapi bayarannya Rp1.500.000
Mhm mhm mhm. Mhm. Mhm. Oh, dalam 6 jam itu, mhm, mmm.
Yang mana iya, mhm, menurut aku untuk anak kuliahan ya dibayar segitu pun ya lumayan, Kak. <chuckles>
Iya.

Terus, ya ya, udah Kak, habis itu, eee, aku juga diet Kak. Aku diet, karena jadi, kalau kita lihat 1 artis nih, Kak, ya, di Instagram. Terus wa waktu itu masih ada zaman Explore gitu kan, Kak, kita akan terhubung dengan artis-artis lain yang gaya-gayanya mirip-mirip sama si Kristen Stewart ini, Kak. Jadi iya, bener. Jadi aku makin mhm, aku makin banyak referensi, dong. "Oh, ternyata nggak cuman gayanya Kristen Stewart aja yang keren, ada juga nih yang bisa di-mix and match jadi lebih keren." Kayak gitu, Kak.
Oke oke. Mmm. Mhm mhm. Oh, begitu? Oh, di sosial medi oh. Mmm. Mmm. Oh, i see i see. Jadi, eee, untuk perubahan penampilan itu memang betul-betul orang itu, dia harus punya orang yang dia tapi kenapa? Ceritakan dulu, kenapa harus langsung Kristen Stewart itu, Kak, kemarin? Kok bisa langsung nyambung gitu, ke dianya, gitu?
Karena menurut aku dia keren. Yang pertama kan aku enggak terlalu suka model yang, terlalu cewek feminin maksudnya. Eee, pada saat itu gayanya Kristen Stewart kan kayak kaos, belel, terus Jeans, terus pakai sneakers, rambutnya rambut badai aku bilangnya, Kak. <chuckles> Karena, karena digerai tapi tetep cakep, gitu loh. Enggak yang berantakan gitu, Kak. <chuckles>
Heeh heeh. Heeh. Oh. Jadi ada, tetep ada kesan-kesan tomboynya, tapi tetep, eee, tomboy yang feminin, gitu loh, yang bukan yang tomboy-tomboy bagaimana? Oh, ya ya ya ya. Oh. Berarti oke oke. Jadi, sampai Kakak itu mengubah jadi bukan dalam artian eee, apa namanya, eh, ini oh, ininya, tapi cara penampilan dia, dari rambutnya, kemudian sampai cara berpakaiannya. Nah, apakah Kakak rubah ikutin semua itu? Mulai dari berat eee, kayak menurunkan berat badan, kemudian mungkin karena gaya jala gaya jalannya kah? Deng atau hanya sekedar, eee, cara padu padan baju bawahan dan rambutnya saja?
Iya, bener. Persis seperti yang aku inginkan.